Chào bạn.
Hello, chào bạn nha. Ờ, rất vui vì được nói chuyện với bạn ngày hôm nay. Ừm, ờ, không biết là ngày hôm nay của bạn như thế nào? Ờ. ờ. <chuckles>
Ừm. Ờ, rất vui được gặp bạn nè, hông biết là Ờ, thực ra thì, ờ, ngày hôm nay của mình cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, kiểu, hơi bị, ơ, mệt tí xíu, tại vì hôm qua mình, à, <clicks tongue> gọi là, sao ta? Mình, ờ, thức khuya để mình xử lý vấn đề giấy tờ này kia á. Ừm, ừm, còn ngày của bạn thì sao rồi? Ừm, đúng rồi, chính xác.
À. À, vậy hả? À, ờ, sao đấy? À! À, vậy hả? Thức khuya do công việc, đúng không? Ờ, hôm nay mình làm việc cũng khá là năng suất nha, thế nhưng mà hôm qua mình cũng ngủ muộn giống bạn ấy. Thế là buổi sáng hôm nay là cũng làm việc là cũng hơi nhiều, bây giờ chuẩn bị là làm nốt để đi ngủ sớm đây. Thế tính ra hôm qua là bạn cũng ngủ muộn mà, đúng không? Ờ, thế thấy hôm nay, ngày hôm nay thế nào bạn? Ừ.
Ừm. Ồ! Ừm. Thi ờ, đúng hông? Ừm, ừm, hiểu. Ừm, thật ra thì đúng nha tại vì, à thật ra thì như thế nào ta? Ờ, những cái tuần gần đây thì mình có khá nhiều cái công việc để xử lý mà liên quan tới giấy tờ mà, kiểu, phải cần cẩn thận á, tại vì nó nó đa số là những con số này kia đó, cho nên là, kiểu, mình hơi bị, a, ờ, thức khuya. Tức là bình thường thì khoảng 10:00 mình ngủ thì bây giờ khoảng chừng <chuckles> 12:00-1:00 mới ngủ được, đấy. Ừ, nghiệp ừm, ừm.
Ờ. À. À, vậy hả? À. À, ừ. À. Ờ. Ờ. Ờ, trời ơi! Muộn vậy luôn hả? Thế tính ra ngủ muộn như thế rất là ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần đấy, mình thấy, kiểu, căng thẳng stress lúc mà đêm ấy. Tại vì lúc đấy không còn tỉnh táo để mà xem số má như thế nào đâu, đúng không? Bạn có thế không?
Đúng biết, mình biết. Ừm, chính xác, chính xác. Ừm, ừm. Ưm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, thì thực ra thì, ờ, ngày xưa thì bây giờ mình cảm thấy là bình thường, tại vì mình mình biết là mình xác định nó chỉ là trong một cái lúc nào đó thôi chứ hổng phải là lâu. Nhưng mà hồi xưa đó lúc mà mình còn, ờ, trẻ đó, mình mình, kiểu như, làm bán mạng này kia đó, thì, ờ, cái việc mà thức đến 12:00-1:00 là cái chuyện hơi bị bình thường với mình luôn.
Ờ. À. À, ờ, thỉnh thoảng, đúng không? Ờ, ờ, ừ. À, vậy hả?

Ừ, đó. Thế tính ra là v mình cũng đang có thói quen đấy luôn. Ờ.
Ừm, thì mình nghĩ những cái thói quen này, ờ, sao ta? Ừm, ừm. Thì ra mình nghĩ thói quen những cái thói quen này nó đều sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được cái tình trạng mà khó ngủ hay là mất ngủ nè, đúng hông? Ừm, hay, thấy khá là hay, ừm.
Ờ. À. Ờ, ờ, ờ. Thế nhưng mà theo mình thấy nha, xã hội, kiểu, ngày nay ấy, kiểu, giới trẻ người ta chưa quan tâm đến giấc ngủ của mình lắm đâu. Bởi vì mình hay đọc trên mạng xã hội ấy, mình thấy những cái người tầm độ tuổi từ 20-30 ấy, họ rất hay thức khuya để mà họ cố gắng kiếm tiền thêm một tí này, xong rồi lại bỏ bê sức khỏe, xong bắt đầu là có những cái dấu hiệu bệnh như là suy thận, suy gan đấy, hoặc là, kiểu, ảnh hưởng đến rối loạn tiêu hóa đấy. Ừ, ờ.
Đúng rồi, mình đồng ý. Ừ. Ừm. Ồ. Đúng, đúng. Ừm. Chính xác. Ừm, đấy, đấy, bạn biết sao hông? Đó, thực ra là nó quay lại về cái câu chuyện mình nói với bạn là có vẻ như là hồi xưa giờ tụi mình chưa có được có giáo dục những cái, ờ, điều quan trọng về giấc ngủ. Đúng rồi, mà hồi xưa giờ nha, mình nghĩ từ hồi xưa, xưa xửa xừa xưa luôn rồi thì tụi mình, kiểu, đã quen cái thói mà thức khuya học bài, đúng hông?
À. À, ừ, đúng rồi đấy, kiểu, mọi người đều bỏ qua, đúng không? Ờ, đó. Ừ. Ừ, ừ, đúng rồi. Ờ, ờ, kiểu, còn trẻ mà, đúng không? Còn trẻ chúng ta còn sức khỏe thôi cứ, kiểu, làm đi, đúng không? Thức một tí không sao, đúng không? Ai cũng nghĩ vậy. Mình còn nghĩ vậy luôn cơ mà. Đó. Ơ, ờ. Ờ.
Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Chính xác, đó, đó, đó. Mà, kiểu, ơ, mình thấy nha, một số gia đình á là còn khuyến khích con của mình thức khuya bằng cách là thấy nó thức khuya học bài cái bắt đầu cho nó bưng đồ ăn lên cho nó. Trời ơi, cái việc đó còn làm làm cho mình thức khuya nhiều hơn nữa. Đấy, chính xác luôn, là
Ồ! À. Ờ, đó mang sữa ấm lên, đúng không? Ờ, thì mình thấy như thế hoàn toàn không tốt luôn. Đấy chỉ là đang tạo cái thói quen xấu cho trẻ con thôi ấy. Đó.
Ừm, đúng rồi Đúng, mình đồng ý. Đó, cho nên mình thấy là, trời ơi, kiểu, mấy cái này nó nó, ưm, nó sẽ làm cho mình cảm giác như là cái chuyện đó bình thường, thật ra không hề bình thường nha. Tại vì thức khuya mà, kiểu, ơ, vài lần thì hông có nói gì nhưng mà nếu mà hoài luôn á thì đảm bảo luôn là nó sẽ ảnh hưởng đến chính xác, chính nó đó, đấy. Ừm, thì mình nghĩ nha
Trời ơi, thì tính ra là Ờ. À, Ờ. Ờ, đúng rồi, không phải bình thường. Ờ. Ờ. Đúng rồi, ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều. Ờ. Đó, thì mình thấy là s ngày nay ấy nên nâng cao cái đấy n hoặc là kiểu truyền thông hơn nữa, quảng bá nhiều hơn những cái, gọi là sao, những cái, ơ hoặc là những cái, kiểu, tiêu cực của cái việc ngủ ít này, hoặc là có thể là quảng bá những cái mà là cái lợi ích của việc ngủ sớm đối với từng giai đoạn tuổi như thế này ấy. Thế khi người trẻ người ta đọc thấy ta sẽ thấy rằng cần nên tránh những cái điều xấu ra, đúng không? Những cái điều tốt thì mình học hỏi thôi.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Hiếu, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Chính xác, chính xác. Ừm, đúng rồi, mình đồng ý nha. Đấy. Ưm, ưm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đó, thì mình thấy là cái việc này nên giáo dục cho những cái em học sinh từ cấp 2 đi, rồi, kiểu, ơ, những cái sản phẩm mà cải thiện giấc ngủ á thì cũng nên được, ờ, gọi là, sao ta, ừ, được giáo dục cho người, ờ, người xem ti vi nè, đó. Ừm, thì mình nghĩ những cái này á nó sẽ một phần nào đó, ừm, nó cải thiện được cái tầm hiểu biết của mọi người về về tầm quan trọng giấc ngủ, đấy, ừm, ừm.
Thì đấy. Wow! Ờ. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ờ, quảng bá rộng rãi hơn, đúng không? À, đúng rồi, ờ. Ờ. Ờ. Đúng rồi ấy. Ờ, đúng rồi. Ờ, đúng rồi ấy. Ừ, thì hôm nay chia sẻ với bạn về cái á chủ đề này ừ. Mình cũng thấy như một cái góc nhìn mới của bạn nó cũng rất là hữu ích đối với mình, thì mình cảm ơn những chia sẻ của bạn nha. Kê, chào bạn nha.
Thì giờ mình cũng cảm ơn bạn đã lắng nghe, cũng như đã chia sẻ với mình nha. Ừm, ừ, ô kê. Ưm, ưm. Ưm, ô kê, ờ, chúc bạn sẽ luôn có những giấc ngủ thật ngon nha. Bye bye.
Ô kê, cảm ơn bạn.